Ayan, grabe, no, parang di mo talaga alam kung paano, ano yung, <chuckles> ano yung magiging panahon sa mga susunod na oras.
Ah, mm. Mm. Alam, mhm, sa sobrang init, nakakapang-init ng ulo, parang gusto mong magalit sa map ano, like ano bang nangyayari sa mundo? Ganon. <laughs>
<chuckles> Ayan, dahil nabanggit mo na yung init ng ulo, ayan. Matanong ko lang, paano ka nakikipag-usap kapag yung kausap mo, eh, mainit na yung ulo? Ayan.
Mm. Mhm. Mm. Um, pano nga ba mas mauuna akong magalit. <chuckles> Charot lang, kidding lang, but hm, ako, pag galit na yung kausap ko, as much as possible, humihinga muna ako nang malalim. Gusto ko munang itik ano, isipin ko kung ano yung sasabihin ko, kasi may mga time talaga, may mga galit na, na-sensitive. Na okey, intindihin natin na galit siya, sige, sige. Then ikaw as much as possible kung gusto, kung ayaw mong mas lumawak yung gulo or ayaw niyang mag-away kayo lalo or mag-away kayong dalawa dahil galit na yung tao, kumalma ka, ikaw yung mag adjust kumalma ka muna. Kasi ang hirap pag parehas kayong mas mal ano eh, ma mainit yung ulo. Di ba, mas masarap makipag-usap 'pag kalmado na kayo. Like, 'pag hayaan mo siyang kumalma muna, hayaan mo siyang ibuhos niya yung gigil niya, then 'pag kumalma na siya tsaka mo sabihin, ano ba yung problema? Ganon. Ikaw ba pa mhm. Ikaw ba ano bang ginagawa mo? Mhm.
<laughs> Yun lang. Mhm. Ayan. Oo. Mm. Mm. Ayan, oo. Mm. Mm. Ayan, agree po ako dun. Agree ako sa sinabi niyo. Oo, ako din ganun, eh. Parang yun nga kapag, kapag galit na yung kausap, siyempre din naman natin control. Siyempre, nararamdaman din natin na yung nagiging emotional na siya. So, ayun, para sa atin, mahirap din kasi na parang humantong sa isang agreement kung parehas tayo mainitin, di ba? So ayun, gaya ng sabi mo, hihinga muna nang malalim, tapos i-acknowledge na parang ayun nga, may hindi pagkakaintindihan, pero puwede namang idaan sa pagkakaayos. Siguro, um, minsan kailangan din natin ang oras para ayun, humupa yung emosyon, di ba. Pero yun naniniwala kasi ako na ang unang kailangan ng isang taong galit ay marinig at maunawaan. So ayun, di ba? So, importante talaga na tayo din, kapag ramdam natin na naiinis na siya, um, tumahimik na din tayo. Tapos ayun, tignan din natin kung saan siya nanggagaling. Hindi naman kasi agad solusyon, eh, parang, um, kumbaga space para mailabas yung nararamdaman nila. Kaya kalmado akong sasagot, bababa yung tono ng boses ko, tapos yun, ipapakita ko yung respeto. Di ba, ganun ka din ba?
Mhm. Mm, opo, tama naman. Mhm. Opo. Mhm. Mhm. Mhm.

Oo. May, hmm, epektibong makipag-usap sa galit na tao. Siguro for me, um, yun nga, eh, kasi sabi ko nga sa'yo hindi kasi talaga ako pala hindi ako pala pa pasok sa ano, emotions na tao or hindi ako pa emosyonal na tao. Na kahit galit ka, bahala kang magalit diyan. Alam mo yung hindi hahayaan lang kita. Ilabas mo nang ilabas yung gigil mo tapos balikan mo ko 'pag okey ka na.
Mm. Oo. Mm. Ayan. 'Di ba? Siguro oo. Mm. Mm, ayun. So, parang sinasabi mo, parang, um, nini-name mo yung emosyon o parang tinutukoy mo yung emosyon ng kausap kasi mas nakikita nila kung paano mo i-handle. Halimbawa, "Mukhang sob mukhang sobrang frustrated ka sige, mamaya na lang kasi, um, mahirap mag-usap 'pag ganyan yung nararamdaman natin." Isa din siguro yung active listening 'no. So, pagsagot gamit yung mga sarili nating salita na sinasabi natin sa kanila para maramdaman talaga din natin na kahit may away tayo, naiintindihan pa din natin sila, 'di ba. And siguro isa din yung iiwasan natin yung parang, "Ikaw kasi lagi, hindi ka naman kasi naging ganyan," 'di ba. Oo, sumbatan talaga. Ayan.
Mm. Mm. Oo. Mm. Opo. Mm. Uh-huh. Mhm. Mhm. Mm. <laughs> Opo. Hmm. Mm. Hmm. Oo, 'yang sumbatan. Oo, tama. O tama naman. Mm, yun yung yun yung ang pangit 'pag ano, 'pag galit kayo. 'Pag parehas na kayong galit, nagkakasumbatan na. Nagkakaroon na yun nga kagaya nga ng sabi ko kanina, mahirap 'pag nagpapadala sa galit or sinasabayan mo yung galit nung kausap mo. Kasi parang kumbaga, nagkaka nag ano, eh, para kayong apoy tapos ikaw yung baga. Dagdag lang kayo nang dagdag ng baga dun sa apoy niyo kaya mas lumalawak. Mas lumalaki yung apo yung mas lumalaki yung apoy na meron. Mm, kaysa mm. Kaysa ano, tabunan agad ng tubig or tabunan agad ng buhangin para kumalma. Parang sa ano, 'pag nag-aaway. Kaysa mag-away kayo, magbangga kayong dalawa, ang gawin niyo kumalma yung isa, tabunan agad ng problema, tabunan agad yung problemang meron kayo para kumalma kayo parehas. Like, hindi kayo mai-stress sa mga nangyari.
Mm. Mm. Mm. Mm. Totoo. Mas lumiliyab 'no. Hanggang hirap na nating patayin. Mm. Mm. Mm.